Opo.
Madaling sabihin 'no, pero mahirap gawin 'yon. 'Pag inano ka sa sitwasyon lalo na kung mainit pa 'yung issue. Mm, 'si hindi makikinig 'yung tao eh. Kung masama loob o galit.
Hmm, mm, tama. Hmm. Oo, kailangan palamigin muna kasi, 'yung space natin. Oo, kung mainit pa 'yung sitwasyon oo, kung mainit pa 'yung sitwasyon dapat tal talagang palamigin kahit isang araw lang, lo palipasin ang isa, dalawang araw, 'tsaka kayo mag ah, usap 'uli kung kung gugustuhin ng ibang kampo. Pero kailangan talaga 'yung pag-uusap para magkaintindihan tayo. So 'yun po. <laughs>
Mm. Mm. Mm. Ik ikaw ba naniniwala ka na ano halimbawa, ah, naniniwala ka ba na palaging pareho 'yung tama't mali, eh, para sa lahat, o iba-ibang, ah, iba-iba 'to depende sa sitwasyon o depende sa tao, ano sa palagay mo?
Mhm. Mhm. <chuckles> Alam mo, napaka interesting ng tanong na 'to, pero para sa'kin may mga bagay na universal or mali like, um, universally mali, like, ah, pananakit o pagnanakaw ng walang, wala namang dahilan. So 'yun po, um, <sniffs> pero may mga grey areas rin katulad ng pagsisinungaling, mga ano mga opo, mga white lies, 'yung mga, oo, may mga pakakataon na, o
Mm. Mm. Mm. White lies. 'Yun, mm. Puwede siyang mali pero nakakatulong, 'di ba? Mm, for the meantime yu yu 'yung moment na 'yon makakatulong siya, 'di ba?
Mm, tama. <laughs> Opo so, oh o Mm, so tini ginagamit ko po 'yun o 'yun ah, sa mga panahong 'yun ginagawa ko po 'yun para protektahan ng mga ah, 'yung ibang tao, lalo na 'yung mga malapit sa akin o kaya para sa'kin depende rin sa sitwasyon at intention ko po. <laughs> Hindi laging black and white ang tama at mali minsan so case to case basis talaga.
Oo. Mm, ay tama naman 'yun 'no? Mm. Tama, tama 'yung tama Hmm, tama naman 'yung binanggit mo 'no, so, siguro maidagdag ko lang do'n na ano, ah, depende siguro sa perspective nung tao.
Mm.

Ah, paktual 'yung ano mo, 'yung magiging desisyon mo at a a may may proof ka talaga 'no, na, ah, 'no, tangible talaga 'yung pinaniniwalaan mo na eto talaga 'no parang
Mm, oo, oo. Opo, 'yung proof talaga, oo. Oh, tama po. Hindi lang hindi lang tsismis. <laughs> Kay kadalasan kasi 'yung mga 'yung mga gano'n, 'yung mga tsismis, 'yung 'yung, ah, 'yung akala mo, eh, totoo na mga sabi-sabi sa paligid, eh.
Oo, oo. May meron kang ano Mm. Si sigu siguro ano halimbawa lang no'ng 'yon may 'yong kung sitwasyon na nahirapan ka magdesisyon kung ano 'yung tama, siguro halimbawa na lang merong alitan 'yong, ah, mahal mo sa buhay o tapos 'yong kaibigan niya, ano ibang kapitbahay, siguro 'yong mga pagkakataon na nahirapan ka magdesisyon kung ano 'yung tama kasi namamagitan ka, eh.
Opo. Hmm. Oo, uy, pumipikit. Tama, oo.
Na hindi mo alam kung sino sa kanila 'yung tama 'no, kung sino may punto, pareho silang may point. Siguro kumbaga kung ano 'yung factor na makakatulong sa'yo is 'yun nga, alamin mo 'yong totoo, kung puwede mong kausapin pareho.
Mm, alamin muna 'yung totoo bago natin i ah, 'yun ah, bago tayo, oo mag-side o ano ba bago natin ilabas 'yung mga mga kaalaman natin.
Oo, parehong side. Kaseng. 'Yung kam oo. Hmm, bago ka mag mag-decide 'di ba.
Opo, tama.
Hindi puwedeng ano, eh, magiging bias ka, eh. So kailangan, ah, parehong side pakinggan mo. <clears throat> kahit da 'yon do'n 'pagka nalaman mo 'yong totoong kuwento, eh, mas madali na, 'di ba? Hindi ka na mahihirapan.
Mm. M Oo. Oh, so 'yun. Opo si kasi nasabi niyo po na, ah, may mga factors na nakakatulong sa inyo na ano na magdesisyon. So paano, ah, ano pong ginawa, may ginawa po ba kayo o may mga na experience po ba kayo sa mga sitwasyon na nahirapan kang magdesisyon kung ano ang tama? Ah, ano pong mga factors na nakatulong sa'yo po?
Mm. 'Di, eh, ano lang 'yung usual 'yung parang everyday na buhay natin, nahaharap naman natin 'yan, eh. Sa trabaho 'no, 'yung mga, ah, sabihin mo na 'yong co-colleague mo, co-worker mo may mga maling ginawa.
Mm. Opo, tama naman.

Hmm, tama. So, sa paraan, malalaman mo kung ay, tama pala ako, 'di ba? Kailangan may na
Oo. Oo. Oo. <laughs> Tama po kayo diyan. Ang hirap. Minsan kasi, eh, parang manindigan kung ano yung tama, pero, ah, pagli paglipas ng panahon, eh, mali pala yung yung nalaman mo yung <chuckles> ang hirap mag maghanap ng opo.
Mhm. Hmm. Oo, hindi ang ang ano dun O, at least at least, eh, pagka siguro nalalaman mong mali ka, eh, siguro ano na lang, um
Nalaman. Oo. Mm. May natut may natutunan din.
O matuto kang 'yon, tanggapin mo. Ayun, ma pasensiya na. Sorry dahil, ah, mali pala yung iniisip ko during yun yun na yung mas importante roon yung o okey nasi pumapayag ka, na itama ka.
Oo. Oo. Oo po, tama. Oo, so ang im ang importante dun, kung alam mo na tama pala, ah, mali ka at tama yung sinasabi ng taong, ah, naging kaalitan o ano yun naging naging kasagutan mo. <chuckles> So, at least, um, ti itinama mo yung mali mo. So, yung sinabi mo na tama pala kayo. Ah, mali pala ako, yung yun yung maganda dun na natutunan mong, ah, itama yung pagkakamali mo sa ibang tao din po, mm.
Ang mali mong desis M Hmm. Mm. Yun nga. Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Kumbaga sa ano, eh, kumbaga halimbawa may mga sitwasyong na nahihirapan kang magdesisyon 'no, kung ano yung tama at ano yung mga factors nakakatulong sa'yo, siyempre, mhm.
Opo, oo. Lalo na kung oo, lalo na kung 'yon talaga yung na, ah, na nalagay sa isipan mo, yung yung talagang, ah, sakop lang talaga nung kung anong la nalalaman mo. Oo, tapos hindi hindi ka naging ano, hindi naging bukas yung kaisipan mo tungkol sa usaping 'yan. Yung yung nalalaman mo lang yung bini-base mo tapos iyon pala, eh, mali. Oo.
nakakatulong sa'yo, siyempre mm. Mhm. Hmm. Oo, 'yon, hindi maganda 'yon. Oo, kailangan talaga is

Tama po, oo, yun po.
'No? May mga tao kasing, um, ah, selfish.
Oo.
Mababaw yung yung reasoning niya. So, ah, madali siyang mabuyo, nung nung desisyon ng majority kumbaga. Ah, sabi ng 10 tao pula, di pula siya, 'di ba? Yan kahit mali yung kahit mali yung kulay na 'yon, eh, do'n siya dahil bukod sa pansin mm.
Mm. Oo. Mm. <laughs> Oo, oo, madalas na nangyayari talaga yun sa totoong buhay po talaga. Kung saan yung mas marami, do'n talaga tayo, kasi parang parang ang hirap mag-isa minsan. Oo, yung kalaban mo 10 tapos ikaw lang mag-isa, tapos ikaw yung tama. Oo, tama po kayo. Oo.
Hmm. Ang mas Mm. Si Andi, si ano no'n, ano, eh, ayaw mamali. Hindi kasi oo nga, ayaw mo ma-left out, ayaw mo ma ma oo, walang alam mo 'yon? Yung gan i Parang natural sa tao yun na, bot sige, dito na ako.
Mm. Na nakikisama talaga tayo kahit kahit anong mangyari. <laughs> Yung pakikisama na
Mm. Hali halimbawa sa sa ano, sa sa pulitiko kunyari. Um, alam mong itong tao na 'to kurap.
Mm. Mm. Oo.
Oh, eto isang matino. Ngayon dahil 'yong mga kaibigan mo, eto lahat 'yong 'yong preferred nilang kandidato, eh di ano, 'di ba? So 'pag nalaman nilang, ay hindi mo binoto, bumoto ka sa isa, 'di ba? So parang ang lumalabas parang ikaw pa 'yong mali, eh.
Ay. Opo. Mm, naki Oo. Opo. Masama. <laughs> Oo, tama yan. Mm.
Mm, di ba? Hindi naman siguro masama kumbaga, pero sasabihin sayo, mali yung desisyon mo. Bakit 'di ba? Although, yo yo ibabalanse mo 'yong sitwasyon, makikita mo naman talaga na mas tama 'yong pinili mong kandidato pero para sa kanila, mali, di ba? So 'yon, kumbaga papasok pa rin do'n 'yong tanong na na nahihirapan ka talaga do'n sa sa ganon.
Mm. Mm. Oo. Opo. Mali, oo, tama, tama yun. Oo, oh, kung pumili ng kung a saan yung tama at mali. Oo, kasi yan, di ba?
Tapos sasabihin pa sa'yo, i-ju i-justify mo nga 'yong, ginawa mo, 'di ba? Bakit 'yon? Bakit?
<laughs> Oo, kahit naman alam nilang may mat mat at talagang mali do'n sa mga ginagawa ng pulitikong yun, ah, yun kasi die hard fan sila ng pulitikong yun. So ginagawa talaga nilang tama yung mga maling ginaga ginagawa ng taong yun. Oo, ta's hinatak ka pa. <laughs> Opo, oh. So yun opo, opo, ang ganda po talaga, nag-enjoy po talaga ako. <chuckles> So sa maraming salamat din po sa inyo. Magandang umaga din po, palaala
Mm, kaya nga. Oo, kaya dahil kamag-anak nila, di ba? <chuckles> Hmm. Totoo 'yon at yon nga, <sniffs> na napapanahon 'yong napag-usapan natin 'no? Oo. Maraming salamat sa time mo. Yon, salamat at, magandang umaga. God bless, salamat.